Đúng rồi, nó lúc nào cũng phải đến từ cả hai phía, đúng không? Nếu mà chỉ đến từ một phía thôi thì dù một bên có cố gắng thế nào mà bên kia không trả lại thì nó cũng rất là khó, đúng không?
Ừm. Ờ. Ừm, không Đúng rồi, tại vì mình mình thay đổi cái nhìn nhận của mình, mình cũng trưởng thành hơn, cũng nhờ mấy cái cái trường hợp đó.
Ừm. Vậy thì từ cái cái sự thay đổi bản thân này ấy thì bạn thấy nó đã giúp được một ch thế nào cho mình trong cuộc sống không? Kiểu, nó giúp bạn có thêm cái cách nhìn mới này hay là có thêm cái cơ hội mới nào đó không?
Ừm. Ừm hừm, đó, mình thấy, ưm, cũng mấy cái lần như thế, đó, mấy cái lần mà giao giao giao tiếp như thế mình thấy mình thay đổi rất là nhiều bản thân mình, cái cách nói chuyện mình thay đổi hoặc là cái s ừm, cái suy nghĩ của mình thay đổi. Mình bớt ích kỷ hơn hồi xưa một tí, mình mình có thể nhìn được ừm, nhìn được là mình cần mình đang thiếu cái gì và nh nhưng người ta đang thiếu cái gì, người ta cần mình cái gì, đó, mình cần thay đổi như thế nào, đó, mình sẽ trở nên ch con người tốt hơn. Đó, mình nghĩ mình bây giờ là tốt hơn 5 năm trước rất là nhiều, mình mình mình mà quay lại quá khứ 5 năm trước <chuckles> đó, mình mà quay lại quá khứ 5 năm trước là mình, à, <chuckles> chắc đánh mình luôn, <chuckles> không thích, để dạy cho bài học.
Ừm. <chuckles> Ai cũng có một thời trẻ mà, ừm. Ừm, ưm. Ừm. À, một một ph gọi là, một phiên bản thật là rất là tốt của bạn, đúng không? Một phiên bản rất là tốt, ừm. <laughs> <clears throat> Cái này thì chắc là không chỉ có mỗi mình bạn đâu, rất nhiều người cũng thế thôi. Ngay cả mình cũng thế mà, mình thì cũng chỉ vài năm trước thôi, so với bây giờ thì nói chung là cái sự trưởng thành nó cũng l hơn rất là nhiều á. Vậy thì đấy là đối với bản thân bạn, đúng không? Vậy thì cái theo bạn nghĩ thì cái người bạn của bạn cũng đã học được cái cách trưởng thành hay là thay đổi gì tốt hơn khi mà trong cái tình bạn này với bạn chưa?
Ừm. Ừm. Ừm, ừm. Ừm. Ừm, ờ, mình nghĩ cũng có, mình nghĩ cũng có, mình thấy, a người ta người bạn của mình cũng mình không mình không có biết thấy được tại vì tại mình nghĩ là người ta sẽ không bao giờ nói là ôi, cảm ơn cái lời khuyên của mình, <laughs> mình nghĩ người ta sẽ không tự ừ. Ừm, mình mình cảm nhận nà người đó sẽ ít mắc phải mấy cái sai lầm hồi xưa, à, mình thấy cái điều đó, mấy cái sai lầm hồi hồi xưa, họ sẽ nhìn lại đúng rồi, họ trưởng họ sẽ không mắc l phải mấy sai lầm về vấn đề gia đình hoặc là vấn đề tình yêu hay gì đó, ừm.
Ừm, nhưng mà, kiểu, theo theo một cái sự cảm nhận riêng của bạn đấy. Ừm, ừm, mình hiểu. Thế là họ cũng trưởng thành hơn, đúng không? Ừm. Nghe bạn nói thì có vẻ là cừ sống của cái người bạn kia á cũng có khá nhiều vấn đề về trong cả gia đình cũng như ở trong tình yêu, đúng không?
Ừm. Mình nghĩ ai cũng có vấn đề gia đình rất là nhiều, ờ, và phải cần có một cái người bạn nào đó để mà mình, ờ, ờ, tâm sự.
Ừm. <coughs>